Ah, tu veux dire les les guêpes si elles mangent des pucerons?
Non, heu, oui peut-être, je sais pas mais heu, la puériculture parfois il y a ça peut attirer des insectes qui peuvent protéger contre, heu, des des parasites, je sais pas enfin. Il y a peut-être des a ou.
Ah non, non c'est Ah la polyculture en fait c'est, heu, s'ils la font c'est qu'en fait, heu, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier aussi, il faut faire marcher, heu, ces fibres là. Parce que par exemple, si tu fais du blé, heu, 2 années de suite, heu, tu vas mettre le même produit et le parasite il va se s'habituer. C'est pour ça la polyculture c'est pas mal, parce que des fois tu as c'est c'est pas c'est pas bête ce que tu as dit hein, parce qu'il y a des plantes en fait qui vont repousser, heu, les les les b les insectes, ils peuvent manger celles d'à côté. C'est un exemple. Des fois, il y a des des plantes qui repou qui, enfin elles marchent bien ensemble.
Ouais. OK. Ouais. Ouais. OK. OK d'accord, OK, heu, d'accord, c'est bon. Ouais, ouais. Mmh. OK. OK. Ouais, c'est créer un peu des écosystèmes en fait, heu, mmh.
Non, c'est ça, hein. Bah, par exemple, heu, tu mets, heu, des citronniers, heu, ça ça repousse, heu, les moustiques, par exemple, le citron.
OK, OK. Ah oui et dont d'où les
Bon le moustique va pas va p voilà, va pas manger les plantes, mais ça peut te montrer qu'une plante, elle peut vraiment être utile.
Ouais, ouais. Ouais, ouais. La nature est bien pensée en fait, heu, c'est <chuckles> c'est pas quelque chose pas au hasard quoi, il y a il y a, heu
Bah ouais, c'est ça, hein. Jusqu'à ce que l'homme arrive et heu, mais après, il y a il y a de nombreux projets, heu, qui peuvent être lancés, hein. On a parlé des, heu, des ruches sur les en haut des immeubles, ça, c'est énorme quand même, hein, mais après, il y a des mairies heu, qui vont favoriser l'installation d'apiculteurs. Il y a des aides qui vont être mises en place. Par exemple, en Provence, là où tu as les champs de lavande, ben tu as des apiculteurs qui habitent à proximité. Il y a il y a des choses qui ont déjà été pensées. Il y eu a une vie avant nous, hein. Il y a <chuckles> il y a il y a eu plein de de choses qui ont été, heu, qui ont été essayées, heu, des plans qui ont été lancés, mais le problème c'est que c'est vraiment, heu, penser, heu, que le geste du quotidien peut tout changer, quoi. Ça vient déjà de nous.
Ouais. Ouais, ouais c'est vrai que OK. Moui. Ouais. OK. Ouais. Ouais. Oui, un petit peu la théorie du colibri, quoi. Si tout tout le monde fait un petit peu, ça peut faire, heu, une grande, heu, v grande vague, quoi. <chuckles> Ouais, ouais.
Non c'est ça hein, ça peut changer beaucoup de choses, hein. Un petit effort quotidien, heu, peut faire bouger des montagnes hein, si on le fait tous ensemble et c'est pour ça, faut pas tuer les heu les abeilles, les insectes. Heu, si tu es pas obligé de passer la <chuckles> tondeuse, heu, de partout dans ton jardin. Enfin voilà, faut
Ouais ouais. Exactement. Ouais. Oui, laisser des fleurs pousser, tu as pas b tu es pas obligé d'arracher les mauvaises herbes ou quoi que ce soit, heu, OK. Ouais.
Non c'est ça, faut leur garder une petite place, heu, chez nous puis, heu puis voilà, il y a pas de raison.
Ouais, OK. Heu, franchement c'est super intéressant en tout cas, heu, j'ai l'impression que tu as l'air vraiment passionnée, en tout cas que tu t'y connais beaucoup donc heu, c'est aussi important de je pense que ça peut aussi, heu, passer par l'éducation et tu vois, s'il y a des personnes comme toi qui qui font passer le mot, ça peut être aussi super. Enfin m voilà. Merci.
Bah je te remercie pour la conversation hein, au plaisir.